Olha, me conta, tem uma música que te lembra do primeiro amor?
Olha, falando assim, tem sim. Tem uma música que era uma música do Legião Urbana, né, e que a Cássia Eller também cantou.
Sim.
Que chama Estações.
Qual é a música? Ai, que coisa linda!
Essa música
Eu amo música.
assim me tocava demais, né, porque, o que que aconteceu com esse meu primeiro amor? <chuckles>
Sim, sim.
Eu era muito novinha, eu acho que eu comecei a namorar muito cedo, né, todo mundo falava que eu era uma menina precoce e tal. Eu tinha 14 anos.
Ok. Sim, é muito novinha.
Né. Eu era muito novinha e ele, ele tinha 18.
Ok, uma diferença, sim.
Né. Né, e ele foi servir o exército em Brasília, claro que ele não escolheu isso, né, ele foi obrigado, né.
Sim.
E naquela época era complicado porque não tinha celular, não tinha internet, né. Não tinha nada disso, eu podia falar com ele por telefone de vez em quando se o meu pai não estivesse vendo, porque meu pai achava que era muito caro, as ligações né.
Ah, claro, exato.
E aí eu lembro que eu fui me despedir dele, né, no dia que ele entrou no ônibus pra ir pra Brasília.
Sim.
E aí eu fiquei com essa música na cabeça. Você entendeu, porque eu falo assim, quando eu penso em alguém só penso em você, né, e aí s aí então estamos bem.
Ah.
E
Nossa, que me é mesmo profundo?
Uhum. Exatamente, então essa música é muito profunda e ela fala quando eu lem quando eu penso em alguém eu só penso em você, né. E então eu ficava assim, repetindo essa música na minha cabeça o tempo todo, né, porque ele não estava perto de mim.
Sim, claro. Sim. E agora eu fiquei curioso. Vocês se encontraram depois que ele saiu do exército? A relação continuou? Como é que foi?
No começo, né, no começo assim, eu acho que ele podia vir pra São Paulo, porque ele foi pra Brasília, né, ele podia vir pra São Paulo acho que no fim de semana, mas não todos. Só que também eh, era super complicado naquela época não tinha voo low cost né, tudo era muito caro, então se ele viesse pra São Paulo ele tinha que vir de ônibus, eu acho que era umas 14 horas.
Sim. Exato.
Né, de São Paulo a Brasília é uma coisa assim.
Sim.
Então
E tu me sim.
Diga, você ia falar alguma coisa eu te cortei.
<chuckles> Sim, sem problema nenhum. Ah, só me diz uma coisa que a a pergunta que não quer calar, qual é a versão que você prefere? A versão do Legião Urbana ou a versão da Cassia Eller?
Ai, difícil hein? <chuckles> Eu gosto das 2 porque são diferentes, ela tem aquela voz rouca maravilhosa, né. E ela tem aquela força, e ele, né, o Renato Russo ele tinha uma coisa assim, também de força, né, porque todas as letras dele eram meio que assim, engajadas, né.
<chuckles> É mesmo, não é? Exato. Claro, sem sombra de dúvidas.
En
E o seu parceiro, na época ele ficou sabendo dessa trilha sonora que vocês tinham, você contou pra ele?
Ah, com certeza, escrevi uma carta com a música, né, e aí fiz desenhinho, passei perfume na carta, aquelas coisas, né.
Ai, que romântico. <laughs> Coisa que hoje em dia ninguém mais faz, né, que pena, e é é é muito triste isso, né?
É verdade, porque olha só, eu peguei, né, um papel de carta, né, porque ainda tinha isso, papel de carta que tinha uns desenhinhos já, né. Escrevi a letra, chorei, então tinha uma gota de lágrima no papel. <chuckles> Ai, ai, eh, passei perfume, que era o perfume que eu usava quando eu estava com ele.
Sim. Ah, meu Deus. E esse Aham. E assim, hoje em dia, quando você ouve essa música, que tipo de sentimento ela te desperta ou já não desperta nenhum tipo de sentimento?
Ah, desperto eu tenho vontade de cantar e eu tenho vontade de pôr de novo e tenho vontade de pôr de novo. <chuckles>
Aham, sim, ouvindo nem looping, né. Porque música antiga é mesmo boa, ainda mais essa.
É, sem parar. É verdade, e então eu lembro muito dessa música e lembro dessa situação, né, porque como você estava me perguntando, né. Então algumas vezes ele veio pra São Paulo então quando ele vinha a gente ficava grudado, né, claro. Mas com o tempo isso foi ficando difícil, foi ficando complicado, eu era novinha também, né.
Sim. Claro. E, olha, você já chegou a ouvir essa música, ao vivo, em algum lugar?
Hã, teve uma vez, olha só, acho que eu dei sorte, viu.
Ah.
Eh, como eu morava em São Paulo, né, ti tem o vão livre do MASP que é onde tem o museu do MASP, não sei se você conhece?
Sim. Eu já ouvi falar do museu do MASP, sim, mas nunca fui lá.
É na Avenida Paulista, né. E, é um museu, que na verdade são 4 colunas que sustentam, né, e ele fica em cima, por isso, que eles falam, o vão.
Ah, sim! Ok já. Aham.
Né, e, naquela época, tinham vários shows que aconteciam ali. Não sei se era toda sexta-feira, mas eu lembro que tinha uma frequência de shows, né, ao vivo. E eu não eu não conse conhecia a Cassia Eller
Sim.
nem tinha a menor ideia de quem ela era era bem acho que o começo da, não o começo da carreira dela, né, mas, quando ela começou a ser conhecida.
Sim, sim, claro.
E eu estava passando, né, por ali, e vi que estava tendo um show ,fui lá ver né. Não sou boba nem nada, né. <giggles>
É óbvio que não.
E ela cantou. E eu já conhecia essa música, justamente.
Ah.
E é lógico que tá lindo, né.
Que coisa mais linda, imagina a emoção.
É, não ela ela cantou eu me arrepiei inteira. E aí, eu ach aí eu comecei a cantar, acho que eu queria cantar assim, mais alto do que ela. <chuckles>
Ah. <laughs> Sim, e você tem muito costume de cantar, assim, em público?
Hum. Eu não, porque eu não tenho um voz bonita, eu adoro cantar, tá.
Ah ah, assim não precisa ter voz bonita pra cantar.
Então, eu canto, mas não eu não canto para os outros ouvirem, né.
Ah, sim, sim, eu compreendo, claro. E assim, hoje em dia, você tem mais alguma outra trilha sonora que faz parte da sua vida, que você dedica a alguém?
Ah, tem várias músicas, né, assim se eu for pensar nas eh, nessas músicas, deixa eu pensar, então meu primeiro amor, vamos dizer que eu deixei ali nos estações, né, depois eu tive o segundo amor. <chuckles>
Sim. <laughs> Ai, que bom que teve um 2º amor.
É, e ele ele gostava de Raul Seixas.
Olha, eu também adoro Raul Seixas. <giggles>
Nossa! Ele adorava a a Não sei, porque faz muito tempo que eu não falo com ele, né. Mas naquela época ele gostava muito, né?
Claro. Sim, sim, sim. E Raul Seixas é muito bom.
É muito bom. Adoro, né. "Toca Raul", né, <giggles> como como diz a tradição, né. "Toca Raul." <giggles>
<laughs> Exato. Isso mesmo. Claro, claro. E é sempre, assim, um um prazer enorme. Sim, claro. Continue.
E aí? É, então, aí do Raul, na verdade, não é que era uma música de amor, né, mas era uma música, assim, que me fazia me sentir muito bem, que era aquela Tente Outra Vez.
Sim. Oh, meu Deus. Nossa, eu me arrepiei todo aqui agora. Tente Outra Vez é muito linda, é muito linda. Ela traz uma mensagem, assim, tão reconfortante para a gente, não é?
Não é verdade? Para você ter uma ideia, como é isso mesmo que eu sinto: Hã, eu não lembro qual idade que eu tinha, se eu já era adolescente, assim Não, eu acho que sim, né. Hã, quando era umas 10h.
Aham.
eu não sei porquê, mais ou menos nesse horário, me dava uma queda, assim, eu ficava meio tristinha, não sei porquê, se né, se tem se tinha alguma coisa a ver com alimentação, com sono ou o quê, mas naquele horário, não digo 10h em ponto, tá? Mas por volta, assim, eu ficava meio tristinha. Me fal me faltava alguma coisa. Aí eu colocava essa música, mas na mesma hora já me dava um tcham, assim, entendeu? Eu já ficava de bom humor na mesma hora.
Sim. Aham. Sim, é por volta, né? Ah, eu acredito que sim, né, porque a música tem uma importância muito grande nas nossas vidas, né?
Tem. E ele gostava muito dessa música também, né, e a gente cantava juntos quando a gente estava juntos, claro, né?
Sim.
E também me fez lembrar que teve um um DVD do Chitãozinho e Xororó, Ó, não sou fã, tá? Não sou fã, mas meu pai é.
E Aham.
E o Chitãozinho estava contando, né, como que foi a história deles. Então, eles vieram para São Paulo, né, para tentar a sor uma sorte. Tentar cantar, tentar alguma coisa, né, porque eles não eram de São Paulo.
Sim.
Naquela época, eu não sei se hoje em dia também é assim, mas acho que menos, né? Os artistas vinham, né, para tentar a sorte.
Sim, sim. Claro.
E aí eles tinham tentado tocar e tal, e não estavam conseguindo. As coisas não estavam sendo fáceis para eles, né? E justamente eles ouviram essa música e aí eles tentaram de novo e viraram quem eles foram, né? Eu acho que até hoje eles fazem sucesso, né?
Sim. É claro. Fazem, fazem. Tem uma música, hã, inclusive, que praticamente quase virou o hino nacional do Brasil, né. Eu me esqueci o nome agora. Evidências! Exatamente. Quase o hino nacional ali. É muito interessante.
E Evidências? É verdade. Até Olha, para e Como eu te disse, né? Eu não sou fã, mas eu adoro Evidências.
Aham. Quem não adora, né? É mesmo muito boa.
Exatamente, eu lembro, assim, que eu teve uma época que eu escutei tanto Evidências que ela não saía mais da minha cabeça, né? Ficou ali no na minha cabeça séculos e séculos, aí eu estava na praia, nada a ver, né, estava entrando no mar, pulando uma ondinha e eu e a minha cabeça lá com a música Evidências. <giggles> Não importa onde eu ia, eu estava com a minha cabeça, né, pensando em Evidências, né?
<giggles> Claro. <giggles> Sim. Ok, claro. E me diz uma coisa, assim, se você pudesse oferecer uma música, ah, para alguém, né, pode ser um filho, uma filha, ou um parente, ou até marido, alguém que você ame, que música você ofereceria e para quem?
Então, assim, você me pegou de surpresa, não sei te dizer, né, mas se eu for pensar nas músicas daquela época, eu também t tinha uma música do Legião Urbana que eu gostava muito, que era a Andreia Dória.
<giggles> Sim. Olha, esse eu nunca ouviu, por acaso.
Era aquele, oh, que era assim Ai, deixa eu tentar lembrar, eh, hum hum. "Muda" Não não, isso daí é Estações. Ah, eu estava com a música na ponta da língua e não quer sair. Andreia Doria, que ele fala, né, que ele que, eh: "Quem me dera acreditar." Não, esse é Índios, que eu também acho muito legal.
Aham. Sim.
Ai, vai vim. Na hora que vim, eu vou te falar uma frase, mas a Andreia Doria, né, que ele ele está falando, né, que queria acreditar nas coisas, né, que e que ele acreditava, mas que a realidade às às vezes era o mais controverso daquilo que ele estava acreditando, né?
Tem hora que você você fala, assim. Sim. Sim, sim, sem sombra de dúvidas. E me diz outra coisa, hã, geralmente quando os artistas lançam músicas e ainda mais quando são muito famosas e estouradas, hã, o artista cria letra com seus com significado dele, né, ele explica para o público, às vezes, qual foi o significado, por que que eles criaram aquela música, mas a gente, né, ouve as músicas e faz a nossa própria interpretação. Você também é assim, faz a sua interpretação ou prefere mais acompanhar a interpretação do artista?
É verdade. Ah, um pouco dos 2, né? Eu acho que quando a gente escuta uma prime escuta uma música uma primeira vez hã, a gente vai ter a nossa sensação, a gente vai se identificar ou não, a gente vai entender ou não, né?
Por exemplo: tem um artista que eu amo também que é o Lenine. Né, eu amo, amo, amo, amo, né. Então, toda vez que eu escuto uma música dele eu realmente me identifico.
Ah, eu adoro.
Né.
Ah, eu acredito que sim, claro.
E eu lembro de uma música que eu mostrei pra muita gente, né, já que você me perguntou, tinha uma música que ele cantou, eh, com uma cantora, eh, não sei se ela era mexicana, né, que era uma música que falava do medo.
Aham. Você não consegue lembrar um pedacinho da letra pra
Querer. Fala que o medo é uma linha, né, aonde ninguém vai, né, que ele tinha medo do medo, mas o medo estava impedindo ele de andar, né, o me o o como ele fala, é uma força, né, que de impedia ele de andar. Então ele vai falando o tempo inteiro do medo e uma parte é cantada em português, que é a parte dele, e a parte que é cantada em espanhol é a parte dessa cantora, né. E ele fala assim: "O medo do medo que a gente tem do medo que dá", né, mas que a gente tem que enfrentar esse medo, então ele fala várias frases em relação ao medo, enquanto o quanto o medo, né, te impede de avançar.
Sim. Que coisa linda. Sim. É claro, e toca no fundo da alma para quem está ouvindo, né, é mesmo inspirador, ainda mais para quem está se passando por um momento, assim, um bocado mais complicado da vida, escutar uma música com esse tipo de letra é é aconchegante, né. Faz a gente até sentir uma vontade maior de estar fazendo as coisas para o nosso próprio bem. Acho mesmo assim, bem interessante. E você costuma muito ir em shows, em concerto de artistas ou prefere mais ouvir na rádio, ou, então, Spotify ,ou alguma outra um streaming?
Olha, eu já fui muito, tá, já fui muito, muito, muito, muito. Desde os meus 13 anos, eu ia, assim, nos concertos, né, no nos shows. Hoje em dia eu vou menos, né, acho que o meu interesse mudou, né. Não que eu não goste, se eu tiver uma oportunidade eu acho que eu vou, mas eu vou muito menos. Antigamente eu ia direto. Minha mãe trabalhava num local que era uma casa de shows, né, que chamava São Paulo SP. Então, nossa, vi vários, vários nacionais e internacionais.
Claro. Sim. É Claro. E pra finalizar, assim, o nosso papo, hã, conta pra mim qual é o seu artista preferido?
Então, hoje em dia eu acho assim, se eu for pensar em brasileiro, né, o Lenini é o meu preferido, e ,se for uma mulher, é a Marisa Monte. Amo a Marisa Monte de paixão.
Sim. Oh meu Deus! Olha eu consegui perceber aqui que a gente tem um gosto musical muito parecido, né. A gente é mais assim É. <chuckles> A gente é mais das antigas e a gente gosta de música com letra, com sentimento, né, Isso é muito bom, muito legal, né. E foi um prazer falar com você. Um prazer saber da sua da história do seu primeiro amor, das suas preferências musicais. Gostei muito! Inclusive vou até ouvir Evidências aqui agora também. Muito obrigado por falar comigo. Vamos lá, então.
É isso que eu estou sentindo. <giggles> Isso. É. Ai, eu acho que vou fazer o mesmo. <giggles> A conversa foi ótima. A conversa foi ótima. Adorei, viu. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.